Bien sûr. Et alors justement, est-ce que tu as eu un souvenir d'un d'un plat un peu, heu, qui t'a marqué, un petit peu spécifique, heu, de par le goût ou de par l'ambiance que ça ça pouvait apporter à la à la maison? Est-ce que tu as quelque chose comme ça que tu peux me raconter?
Mmh. Hein. Alors, heu, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais hem, je dirais que s'il y a un plat que je retiens, qui est devenu un petit peu, heu, une tradition familiale, même si c'est pas le le plat le plus compliqué du monde à faire, c'est c'est ce qu'on appelle dans notre famille «les pâtes aux saucisses». Alors je je ne sais pas si, heu, «pâtes aux saucisses» peut évoquer déjà quelque chose, heu, visuellement, les pâtes aux sauc
D'accord. Heu, saucisse, hem, <tsk> type hot-dog?
Type, heu non, plus, hem, <tsk> type, des saucisses, heu, des des knackis en fait.
Oui, ouais, c'est ça, ouais c'est c'est là où je <laughs> c'est là où je voulais t'emmener. Heu, oui, tout à fait. OK, oui, non, je vois. Bah, après, heu, heu, tu te dis c'est pas forcément exceptionnel, heu, le tout c'est que ça t'ait marqué finalement.
Ah oui, bah, je ouais, OK, ouais. On parlait de la même chose. Mmh, oui, oui, oui, tout à fait. Alors, heu, «exceptionnel», je je suis pas du tout en train de, de dénigrer le repas, loin de là, mais disons que c'est une, heu, une recette qui, heu, qui est à portée de tout le monde et qui, en fait, heu, est très simple, hein. C'est des pâtes avec, heu, des knackis coupés en en petits morceaux, de la crème, du coulis de tomate. Mais, heu, curieusement, c'était, heu, dans des yeux d'enfants, c'était un petit peu un repas, heu, ça annonçait quand même un un gros repas de gourmand. Et heu
<chuckles> OK, ouais, tu sais toi, tu étais très en demande, heu, <chuckles> quand, heu, ta mère te cuisinait ça.
Ouais. Exactement, oui, c'est un plat qui qui faisait plaisir. Voilà, quand on passait de des, heu, des légumes à ça, bon, forcément, la la joie n'était pas tout à fait la même.
Bien sûr oui, ouais, je j'imagine bien les enfants, heu, les enfants et les légumes c'est pas forcément, heu, <sucks teeth> c'est pas ça fait pas toujours bon ménage, <laughs> je comprends.
Ah non, non, non, ouais. Ap après, j'ai j'ai j'ai de la chance malgré tout, heu, c'est que enfin j'ai de la chance, quand on est enfant, c'est de la chance, c'est que c'était pas, heu, enfin, ma famille n'est pas une famille, heu, très légumes, hein. Sur le papier, on peut pas dire que j'en ai mangé énormément. Heu, mais voilà, en grandissant, on se rend compte que ça aurait été peut-être, heu, pas mal de, heu, d'être, heu, mis, heu, plus, heu, en en relation avec les légumes hein, parce que c'est quand même important, malgré tout. Mais mais quand on est enfant, on pense gourmandise et des pâtes aux saucisses, je ne peux que recommander.
D'accord. Tout à fait, oui.